Ừm. Chà! Qua những cái trao đổi nãy giờ á, thì mình cũng nắm khá rõ về cái tình huống của bạn rồi, thì mình cũng có, ờ, một vài cái hướng giúp bạn xây dựng lại cái nhịp tập và không có bị áp lực nha bạn. Thì đó, đầu tiên á, bạn có thể, ơ, chia nhỏ cái buổi tập ra và đặt những cái mục tiêu dễ dàng thôi. Tại vì mình cũng đã ngưng tập, ừm, một thời gian như bạn nói rồi đó, thì đôi khi là mới vô mà tập liền một cái bài nặng á, thì bạn sẽ bị dội. Đó, thay vì cố là ép mình phải tập, ừm, như trước á, thì bạn có thể tập thật là nhẹ thôi. Chẳng hạn như là, ờ, sau giờ làm nè, bạn đi bộ quanh khu nhà hoặc là kh quanh công viên đó tầm 15 phút, đó, được thì nửa tiếng là quá tốt. Hoặc là buổi sáng khi mà bạn ngủ dậy trước khi mà đi làm á, bạn tranh thủ dậy sớm một xíu rồi cũng đi bộ hoặc là tập những cái bài yoga, ờ, giãn cơ nhẹ nhàng theo những cái l clip ở trên YouTube đó bạn, tại nhà thôi, đơn giản thôi, dễ tiếp cận nè. Đó, thì những cái mục tiêu nhỏ nó sẽ không có làm bạn bị nản và giúp cho bạn dần dần tạo cái cảm giác là, ờ, mình đang làm được, nó sẽ giúp cho động lực nó quay trở lại một cách tự nhiên đó bạn. Bạn thấy ý này làm sao?
Ờ. Ừm. Đúng vậy nhá. Ừm, đúng ha. Ừ, đúng nha. Ừm, khá là hay đấy. Thật sự là bạn nói thì mình mới có thêm cái cách nhìn nhận nó khác. Tại vì bây giờ mình cứ mình cứ quy chụp cho làm việc làm mình mất động lực tập thể dục hàng tuần, là do là không còn được đi cùng anh chị em, bạn dì nữa, đâm ra là mình bị chán, mình không muốn đi. Nhưng mà thực tế là cũng do mình lười đấy, mà mình cũng cứ kiểu là để lâu quá, đâm ra là mình không có động lực để đi, bị trì trệ ra á, nên là ừ, bây giờ mình sẽ cố gắng. À, thay vì là mình, à, bắt ép bản thân mình là phải đến phòng gym rồi tập hì hục như kiểu trước đây là hai gần 2 tiếng lận thì bây giờ mình sẽ chắc là mình sẽ tập lại thói quen là ví dụ hôm nay đi bộ 15 phút, hôm sau tăng lên 20 phút rồi dần dần, dần dần, đúng không? Khi nào mà mình quen rồi thì, ờ, mình lại quay trở lại phòng gym lại như bình thường ha.
Ừm. Ừm, sẽ bị ì đó bạn. Đúng rồi đó, bị trì lại đó. Ừm. Đúng rồi đó bạn. Ờ, ngoài ra á, cái việc, ừm, mà bạn bị mất đi những cái người bạn đồng hành của mình khi tập luyện nó cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn khá là nhiều. Thì có bản thử bạn có thể thử, ơ, hướng cái suy nghĩ rộng ra hơn, tích cực hơn một xíu. Đó là bạn tập quan trọng nhất là vì cái bản thân của bạn, vì bạn cần phải vận động nè, và bản chất của cái việc tập thể dục, vận động đó nó cũng đem lại cho bạn sức khỏe và rất là nhiều niềm vui. Đó, ngoài ra á, khi bạn tập thì bạn cũng có thể chụp hình lại nè hoặc là chia sẻ với lại hội bạn cũ là, ờ, hôm nay tao mình đi tập cái giờ này nè và mình đã tập được 30 phút chẳng hạn, đốt được bao nhiêu calo đó. Đó, b kiểu như là mình có cái sự tương tác online như vậy á, ừm, và, ờ, kích kích lệ nhau tập á, thì, ừm, sẽ giữ động lực được, ừm, liên tục tập luyện đó bạn.
Ừ, đúng vậy đó, siêu nặng luôn. Ừ ha. Đúng, đúng, đúng, đúng.